Ừm, mình thì, ờ đối với mình á nha thì thường là mình sẽ không có quá cái chú trọng cái ngoại hình lắm. Nhưng mà nếu như mà b người người người bạn gái của mình mà tóc dài thì mình vẫn có cái gì đó là là ấy, tại vì mình có thường là có thói quen là hay n vuốt tóc bạn gái mình ấy. Ờ, nếu như mà, ờ, ừm, ừm, một người bạn gái nếu như mà một người bạn gái của mình thì nếu như mà được thì mình sẽ thích tóc dài. Nhưng mà nếu như mà bạn gái của mình thích để tóc ngắn thì mình vẫn vẫn, ưm, ưm, nói chung là mình vẫn đồng ý bình thường thôi, mình không có gì phản đối hay là bắt buộc, ừ, bạn gái mình phải tóc dài hay sao cả, ờ. Nghĩ vậy đó bạn.
Ừm hứm. Yeah. À! À, ừm hứm. À, vậy hả? Ừm. Yeah. Ờ, ừm hứm. Ồ, wow! Ừm. À há, wow! Nghe nghe như vậy thì bạn là một người rất là tôn trọng cái sở thích của bạn gái bạn luôn đó hén. Nhưng mà bạn có thấy là đôi khi mấy, ờm, mấy bạn gái mà để tóc ngắn dữ quá, thì bạn có cảm thấy là, kiểu giống như, người ta đi lệch với chuẩn mực của xã hội hông? Kiểu giống như là cắt tóc tomboy, xong rồi đeo khuyên tai, xong rồi xăm hình nè, xong rồi, ờm, kiểu giống như, a, xỏ xỏ cái lỗ mũi rồi xỏ khuyên tai rồi x vậy đó. Bạn có thấy mấy người đó như thế nào hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm À. À. Ừ.